はい、なんか、最近、自然の旅とか、自然旅で一番心に残った瞬間とかあったりしますか？
はい。 うん。 そうですね。ありますね。それはうん。
あ、ちんどこら辺に行かれたとかありますか？
はい、それは、あの、スイスに行った時ですね。
あ、スイス、はいはい。どういう目的で行かれた感じですか？
はい。 うん、そうですね。自分の友達が、あの、スイスに、あの、住んでるので。はい。で、その、あの、彼を、まあ、目的っていうか、遊びに行った感じですね。うん。
はい。 なるほど、なる あ、もう現地のスイス人の方って感じですかね？
はい、そうですね。
あ、なるほどなるほど。ちなみに、それはどういうどういった出会いでって感じですか？
うん。 あ、その人との出会いは、ちょっと前に、えっと、タイを、あの、ま、旅行してた時があって、で、その、まあ、あの、チェンマイの、ま、近くに、あの、Pai っていう、ちょっと、まあ、町があるんですけど、で、そこの、ちょっと山をトレッキングしてたんですね。
あ、タイ。はい。 はい。 あ、はいはい。 あ、なるほど、はいはい。
はい。で、そこでたまたま出会って。で、その後も、なんかこう、あの、喫茶店みたいなとところであの出会ったりして、話をしてく中で、だんだん友達になって、で、まああ、はい、「機会があったらじゃあ、スイス遊びにおいで」みたいな感じになりましたね。
はい。 あ、なるほど。 あ、なるほどなるほど。ちなみに、あの最初にスイスに行かれた時は、あの、なんですかね、初めてスイスに行か行かれたって感じですか？それとも何回か行ったことがあってって感じですか？
うん。 あ。 そうですね。自分は結構何回か行ったって感じですね。はい。
あ。 あ、なるほどなるほど。で、その、あ、そのなんていうんですかね、そのお友達になった方っていうのは、あの、すスイス旅行っていうのは何回目の時だったんですか？
うん。 はい。 うん。 あ、何回目？うん、何回目ですかね。うん。はい。4、5回くらいにはなるかもしれないですね。はい。
あ、もう結構行ってらっしゃるって感じですか？ あ、はいはい。 あ、なるほどなるほど。ちなみに、どんなことをされたとかありますか？
うん。 そうですね。まあ、あの、自然の中で、ま、い結構心に残ったのが、あの、ま、その方こう、あの、ま、ボートをボートっていうか、クルーザーヨットっていうんですかね
あ、はい。
はい。それを持っていて、じゃあ、ちょっとあの、ま、最初はその方の家に泊まってたんですけど。じゃ、クルーザーヨットに乗って、あの、ま、Neuchâtel っていう湖があるんですけど、そこにこううん、行って、まあ、ちょっと泊まろうよみたいな感じになって、はい。
はい。 あ、はいはい。 あ。 なるほどなるほど。結構じゃあもう、自然豊かな感じの場所ですかね？
うん。 そうですね。ほんとにもうあの、ヨットに乗って、まあ、ほんとに、スイスのあの、透き通った綺麗な湖の上にい行ってって感じですね。
はい。 はい。 あ、なるほど。ちなみに、期間はどれぐらい居たとかありますか？
うん。 あ、そのスイス自体は、まあ、多分その時は2週間くらいだったと思うんですけど。はい。でも、うん、その、あの、ボートとかに乗ったのは、ま、1泊みたいな感じですね。
あ、はいはい。 なるほど。 あ、なるほどなるほど。その、あの、それはお一人で行かれてってことですもんね、スイスに。ああ、なるほど。それはあの、どうですか？景色とか、なんか雰囲気とか、どういう感じでした？
うん。 そうですね。はい。 うん。 はい。 うん、そうですね。まあ、ほんとに、あの、まずはスイスの湖ってすごい何て言うのかな、透明度が高くて、で、すごいこう、ほんとに青々しくてこう美しいっていう感じなんですけどはい。で、まあ、もちろん、ほんとにこう、空気とかも新鮮で。で、はい、やっぱりこう周りとかも、あの、少し、何て言うのかな、あの、ヨットに乗って行ったんで、あの、ま、自然音とか、鳥の鳴く声とかが聞こえたりとかして。で
はい。 あ、なるほど、はいはい。 はい。 あ、はいはい。
うん。ま、片方には、あの、ま、そこのブドウ畑とかがあったんですけど。その反対側には、あの、スイスのアルプスが、こうパノラマみたいに広がってたんですね。うん。
あ。 なるほど。 はいはいはい。 あ、じゃあ、もう、かなり、あの、壮大な感じですね、じゃあ。
でうん。 そうですね。
あ、なるほどなるほど。
はい。なので、そこのほんとに、あの、ヨットクルーザーに乗って、その、まあ、湖も綺麗で、あの、空気も新鮮で、まあ、音環境もすごく良くて、で、まあ、アルプスがすごい、こう、パノラマのように広がってるっていうのが、ほんとに、こう、自然の一番心に残った瞬間でしたね。
はい。 はいはい。 あ、なるほどなるほど。ちなみに、そういう自然なところとか、行かれるっていう時に、あの、他にもいっぱい色んな、ま、国とか、ま、そういう自然なとことか、行かれてたりはしてたんですか？もともとは。
うん。 はい。 うん。 そうですね、本当に、あの、旅とか旅行が好きなので、はい、いろんな所には行きましたね。
あ、なるほどなるほど。ちその、ま、比べた中で、あの、やっぱスイスはちょっと違ったなとか、ちょっと、なんか、違いとかあったりしたんですか？
うん。 はい。 うん。 そうですね。やっぱりこう、ほんとにその国、その国によって、まあ、すごくいいところとか、あの、思い出とか、まあ、ほんとに忘れられないところとか、ほんとは自然の偉大さを感じるっていう時とかもあるんですけどうん、やっぱりその何て言うのかな、スイスはなんかすごく自分にとって、相性が合うっていうのか馴染み深いっていうか、はい。あとはうん、ほんとにこう、心を許せるような友達がいるっていうのも、なんか、その、景色とか、体験とか経験を、なんかこう、あの、増幅させてくれたのかなっていう風には思ったりしますね。うん。
はい。 はいはい。 はい。 はい あ。なるほど、はいはい。 あ、はいはい。 あ。 なるほど、ちなみにそれは、あの、その時は2週間ぐらい行かれたと思うんですけど、結構もう、自然を毎日楽しんでたって感じですか？
はい。 うん。そうですね。すまあ、最初に行ったのは、その、まあ、その方のあの、お家なんですけど、そこは少しこう街みたいな感じで、あのはい、昔、あの、ロロレックスとか、その、ま、高級時計ですよね、スイスの
あ、はいはい。 あ、はいはい。 はいはい。
そういうのを作ってたところで、こうちょっと有名なところで、で、その後は、はい、結構こう、自然に行くことが多かったですね。スイスのアルプスとか。
はい。 あ、なるほどなるほど。ちなみにスイスっていうのは、なんか日中結構明るいのか暗いのかってなんか、あったりするんですか？
うん。 はい、そうですね。それはやっぱりこう、季節によるよったりすると思うんですけど、はい。ま、自分が行ったのはだいたいこう、夏の終わり、で、まあ秋の手前、まあちょうど本当に心地良い時だったので、まあ太陽もそれなりにこう日が長い感じでしたね。
あ、はいはい。 あ、夏、はいはい。 あ、はいはい。 あ、なるほどなるほど。じゃ、あの割と1日通して明るい印象でしたか？やっぱり。あ、なるほど。
うん。 はい。 そうん、そうですね。本当にあの明るくて、空もまあ快晴で、本当にまあ運良く、あのパノラマのアルプスとか、山脈も見えたりして、うん、本当にいい天気天候に恵まれましたね。
はい。 あ、はいはい。 あ、なるほどなるなんか夜とかも、あの、結構綺麗とか、星空とか見えたりするんですか？
はい。 うん。 あ、そうですね。やっぱりこう、割とこう、何て言うのかな、あの、自然の中にいたりしたので、ま、星空とかも綺麗だしはい。うん。あとは、ま、夜で一番印象に残ってるのは、あの、ま、その、友達って2人いるんですけど、そのうちのはい、1人が、あの、Gruyères っていうとこ出身なんですね。
あ、はいはい。 ああ、いいですね、はい。ああ。 あ、そうなんですね。はいはい。 あ、はいはい、どういう場所でしょう？
はい。Gruyères っていうのは、その、あの、スイスってチーズが有名だと思うんですけどはい。その一番有名なのはグリュイエールチーズっていうチーズではい。そこのこう発祥地で。はい。でうん。で、そのチーズを、あの、ま、ほんとにその、ま、ヨットに持ってきてくれて、で、夜はみんなで、あの、チーズフォンデュを、あの、ま、本場のを
あ、はい。 あ、なるほど、はいはい。 あ、なるほど。 あ、はいはい。
その、本場グルイエールのチーズで食べるっていうのは、あの
あ、なるほどなるほど。結構やっぱり味とかは違いましたか？
うん。 そうですね。やっぱりほんとに別格っていうか、こう今思い出しただけでも、ほんとお腹が鳴って、よだれが垂れるような <chuckles> 感じですね。
あ、なるほど。はいはい。 あ、なるほど。あ、ちなみにそれは、ま、本場のチーズってことで、ま、かなりあの、別格だと思うんですけど。それはなんか、値段的にも結構高かったりするんですか？それとも結構、普通な感じの値段だったりするんですか？
はい。 うん。 うん。 そうですね。やっぱりこう、割とスイスって、あの、物価が世界の中でもトップクラスにあの、高い国だったりするので、はい。まあ、自分は買ったわけじゃなくて、みんなが用意してくれたので、詳細は分かんないですけど、うん、それなりに値段とかはするかもしれないですね。
あ、やっぱり高いんではいはい。 あ、はいはい。なるほどなる はい。 あ、なるほどなるほど。ちなみになんか、あの、ま、そのスイスに行かれたと思うんですけど、結構、なんですかね、なんか緑がいっぱいっていう感じのイメージが山とか、なんか緑とか、いっぱいなイメージがあるんですけど。やっぱり、そういう、なんていうんですか、山登りとか、そういうのもされましたか？
うん。 はい。 あ。 はい。 うん。 そうですね。で、その後に、ま、その、ま、友達2人いるうちの、ま、1人っていうのが、その、ヨットクルーザー持ってたおじいちゃんだったんですけど、で、また、あの、別に、そのスイスのアルプにあの夏の期間いる、別なスイスの友達が、自分がいたんですね。
はい。 あ、はいはい。 あ、なるほど、はい。 <sniffs> あ。 あ、なるほど、はいはいはい。
はい。なので、その、ま、2人 と、コンタクト取って、じゃあ、あの、ま「新しくできた友達いるんだけど、一緒にアルプの方、あの泊まりに行っていい？」みたいな感じでうん。はい。で、泊まりに行って、で、ま、そそこで、ほんとにあの、山があったっていう感じですね。
あ、はい。 あ、なるほどなるほど。 あ、なるほど、やっぱり、そこに家があったってことですかね、その、アルプの近くにってこと
うん。 そうですね。だいたいこう、あの、すほんとにアルプの山の上なんで、2000mくらいのところで、で、ま、ほんとに、うん、綺麗な湖が広がってて、で、そこにはい、ほんとにあの、夏の期間滞在するような、山小屋があるっていうような感じです。
あ、はいはい。 はい。 そうですよね、はい。 ああ、いいですね。 あ、なるほどなるほど。ちなみにその夏ぐらいに行ったと思うんですけど、終わりっていうか、あの、気温とかはどんな感じでしたか？結構涼しい感じですか？
うん。 はい。そうん。 そうですね、やっぱりこう、あの、標高とかも高いので、あの、山の上に登っていくと、うん、結構涼しくなりますね。ま、日中は太陽とか出てて、それなりにあったかいんですけど、はい。
あ、はいはい。 あ、なるほど。はい。 ま、過ごしやすいって感じですかね？
うーん、そうですね。ほんとに「快適だ」って感じですね。うん。
ああ。 なるほど。 あ、なるほちなみにその、あのアルプの近くのその家に行った時は、あの、まあ、いその一日はどういう感じで過ごされるんですか？
はい。 うん。 そうですね。まあ、そこは、あの、その友達って、あの、夏の期間、あの、アルプスの少女ハイジのペーターみたいな、あの、羊飼いの仕事とかを、あの、スイスの伝統の仕事なんですけど、してるんですね。
あ、はいはい。 あ、なるほど、はい。
はい。まあ、でも行った時は、もう、ほぼほぼ、こう、何て言うのかな、そのシーズンが終わって、羊たちはまあ、下山して、で、まあ、残り、何て言うのかな、迷子んなってる羊を探し一緒に探すの手伝ったりとか、あとは、そこって、あの、すごいクリスタルとかが、水晶とかが取れるんですね。
はい。 はいはい。 あ、そうなんですね。あ、なるほど、はいはい。
はい。なので、まあ、一緒にその秘密のスポットとかに連れてってもらって、あの、クリスタルハンティングとか、そういうのも楽しんでましたね。
あ、いいですね。 はい。 あ、実際結構見つかった感じですか？
うん、そうですね。まあ、自分であの、カンカンってやって見つけたってゆうよりも、もう、あのその友達が、あの、ほんとにたくさん見つけてあるのを、お裾分けしてもらったみたいな、はい。
はい。 あ。 なるほど。はい、は あ、なるほど。結構やっぱり、どうですか？それは綺麗な感じなんですか？なんかおっきいって感じなんです？
はい、そうですね。いや、ものすごく綺麗で、まあ、あとはあの、普通の何て言うのかな、普通っていうか、ほんとの水晶と、あとはアメジストとかも採れたりするんですね。
はい。 あ。 なるほど。結構いろんなのありますね。
はい、そうですね。あとはスモーキークォーツとか、はい。色々採れたりするので、そういうのもはい、面白いところですね。
あ、はいはい。ああ。 ああ、じゃ、すごい すごいいい体験じゃないですけど、その国ならではのことも、あの、体験できたってことですかね？
はい。 うん。 そうですね。なので、まあ、ほんとに、あの、そういった感じで、まあ、ほんとに自然が心に残ってますね。
はい。あ、なるほど。あ、本日は、あの、お話でてきて楽しかったです。ありがとうございました。
はい。あ、こちらこそ、ほんとにお話聞いていただきありがとうございました。
はい。